遠いですね、確かに。まず冒険の足は自転車。
はい、運動家です。 はい。そうですね、冒険の時は。
目的地はグーグルマップで見つけた、ちょっとなんか怪しいところですね。
うん。 <laughs> その通り。 いい、いや、いい言い方ですよ。<laughs> そ、グーグルマップで見つけた、ちょっと怪しいとこ。<chuckles>
そういう言い方すると良くないですけどね。<laughs> ちょっと怪しいところを見つけて。<laughs> そこく向けいけて、家族で行くと。
その通り。 はい、そうなんです。<laughs> 面白いですよね。<laughs> 怪しい家族。<laughs>
おお。<laughs> ええ。 え、それをこうそれだけ見ると、どだもえんとにかく怪しいですね、確かにね。<chuckles>
うーん。<chuckles> ただま、客観的に見れば、その、サイクリングを楽しんでる家族に映ってると思います。<laughs>
はい。 なるほど。<laughs> え、それはもう出かける前に、「あ、この辺いい。なんか、いい怪しい場所があるよ」とかって打ち合わせするんですか、家族で。
はい。 あ、ざっくりは、まず自転車で行きやすいとこ大前提で。で、こうね、アップしてった時に、「ああ、ここから道が繋がってった先に集落があるけど、その先に道繋がってないね」みたいな。「なんかありそうだね」みたいな。<laughs> そういう打ち合わせ的なのは <laughs>
はい。 あ、はい。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 そういうんじゃない。あ、なんか、それ、家族楽しそうですね。
めちゃめちゃ楽しいですね。はい。<laughs> うーん。そんなかん
<chuckles> ですよね。うん。 で、行くまでは、電車とか車で行くわけですか、場所までは？
あ、行くまでは車ですね。

そう、そのレンタルサイクルがあるところの近辺で、あのパーキングに止めて、乗り換えます。
はい。 ええ。 乗り換える。
はい。
まずは自転車。
そうですね、もうあの動きやすいんでね、ほんとに。
そうですよね、間違いなく動きやすいですよね、歩くよりは。
はい。で、電動なんですよ。そう最近ある、レンタルサイクルって
ああ、そしたらもう多少の山道も問題ないすもんね。
そうなんです。全部が普通のね、マウンテンバイクとかだと、体がしんどいんですけど
うん。 はい。 そうですね。うんうんうん。
やっぱ探検のために、あの体力は取っておきたいので。<laughs>
はい。 なるほど。それなるほど。自転車メインじゃないすからね。あくまでも、足ですからね。
<laughs> あ、そうなんで。<laughs> 足です、あれは。<laughs> はい。<laughs>
<laughs> 普通の人は多分、そこで自転車に乗る方がメインだと思うんですけどね。
うん。<laughs> そうなんですよ、サイクリングって言ったらサイクリン
お宅のご家族は違うんですもんね。
目的がちょっと変わってきますね。<laughs>
変わってきます、はい。はい、じゃあ、自転車借りました。出発です。
はい。はい。 まあ、森の中入ってね、まあ、気持ちいい山道をね、越え、ね、下り、上り、ま、気持ちいいんですよ、そこは。で、ま、Google で、<laughs> こうアップして見た、このちょっとじゃあ、なんかちょっと集落っぽいとこ、山奥だけど家が何軒かありそうっていうところに行って、で、ま、もちろん普通の住宅街だった場合は、その家屋を見て、ま、楽しむんですよ、それはそれで。<laughs>
はい。 はい。 はい、はい。はい、気持ちいいすね。 はい。 あ、はい。はい。 ね。 はい。<laughs> それで、すみません、すみません家屋を見て楽しむっていうのがちょっとよくわからないんですけど、詳しく説明していただけませんか？<laughs>
<laughs> はい、あの、なんだろ、歴史的なものが好きなんですよ、とにかく。
ああ、なるほどなるほど。
そう、ノスタルジックなものがすごく好きなんですね。